คุณคะ คือเราเนี่ย ย้ายมาทำงานที่ต่างประเทศนะคะ เป็นเวลา 3 เดือนค่ะ แต่แบบรู้สึกว่า 3 เดือนในครั้งเนี้ย มันไม่เหมือน 3 เดือนทุกทีเลยอะ เรารู้สึกว่ามารอบเนี้ย เพื่อนแกะ แก๊งกลุ่มเพื่อนที่มาด้วยอะค่ะ เราเข้ากับใครก็ไม่ได้สักคนเลย มันอาจจะไม่ได้ ผิด ที่คนอื่นเนาะ มันอาจจะผิดที่เราเนี่ยล่ะ แต่ก็คือรู้สึกว่า อา ประเด็นแรกก่อนน่ะค่ะ เราโดนไล่ออกจากห้อง อืม
อืม อืม ๆ อืม ค่ะ หือ! เหรอคะ?
ใช่ เพราะว่าแบบเพื่อน รูมเมต เราเนี่ย เราอะดันไม่แบบว่า ไม่ ไม่เป็น เมต กับเพื่อน อ รุ่นเดียวกัน เราดันไปเป็น เมต กับหัวหน้าทีมค่ะ เพราะว่าตอนที่อยู่ไทยอะ ก็รักกัน เรียกเราอย่างงั้นอย่างงี้ แล้วก็บอกว่า "มาอยู่เป็นเพื่อน หน่อยนะ" อะฮะ เราก็แบบว่า "ได้ค่ะพี่" เพราะเราเข้าใจว่าเรารักกัน แต่พอไปถึงปุ๊บอะค่ะ คือ เขาเหมือนเป็น คน แบบ เขาเรียกว่าไร รายละเอียดเยอะอะค่ะ นิด ๆ หน่อย ๆ อะไรก็ไม่ได้เลย อย่างเงี้ย เขาก็เลยรู้สึก ว่า เขาก็คงหงุดหงิดกับเรา แล้วสุดท้าย อยากจะเล่าเรื่องที่แบบว่า ทำให้เขาหงุดหงิดแบบถึงขั้นพีก แล้วก็แบบบอกว่าเขาจะอยู่คนเดียว เพราะเขาอะมีสิทธิ์ที่จะอยู่คนเดียวอยู่แล้ว เพราะเขาเป็นหัวหน้าเนาะ แต่เราอะ พอเขาขออยู่คนเดียว เราเนี่ยสิคะ เพราะมันเป็นเศษ มะ เราก็ไม่มีเพื่อนอยู่ด้วย แต่เรื่อง อะ มันจุ๊บจิ๊บมากเลยคุณ ก็คือตอนกลางคืนน่ะ ความเราอะเนาะ ก็อยากจะแบบว่า เอว อยาก ก็อยากจะเอวเอสคุณ ก็ ช ใส่ ขัดแบบว่ารัดเอว คุณเคยเห็นไหม?
อา เออ ๆ เออ ๆ อือ ๆ ๆ อือ ๆ ๆ อือ ๆ เป็นยังไงคะ? อืม อืม อือ ๆ ๆ อืม อืม ยังไงคะ? ยังไงอะ? เข็มขัดรัดเอว เออ
ใช่ ที่มันแบบว่าทำให้เอวเอส เอวเล็ก อย่างเงี้ย เออ แต่เราอะจะเรียกมันว่าเข็มขัดแชมป์โลกคุณ แต่ของคุณ เออ ของ เพราะมันเป็นอันใหญ่ ๆ เป็นเข็มขัดอันใหญ่ ๆ ใช่เปล่า คะ แล้วมันเป็นตีนตุ๊กแก คุณพอนึกออกไหมคะ?
อา อ๋อ ๆ ๆ อา โอเค เออ เออ ๆ ๆ อันใหญ่ ๆ อ๋อ แบบนั้น โอเค ๆ
อะฮะ เราไม่ได้ใช้แบบตะขอเกี่ยวไง ที่ ที่ เป็น เป็นยุคที่ แบบ เหมือนแบบเรายังอยากได้แบบ เป็น เป็นแบบตีนตุ๊กแก เพราะมันง่าย ถ้าเกิดตะขอ เกี่ยว เนี่ย มันจะรัดแน่นมาก อันนั้นน่ะเราไว้ใส่ตอน ปกติ ที่ไม่ใช่ตอนกลางคืน อา เราก็ใส่ แล้วทีเนี้ยด้วยความที่นอนอะคุณ นอนแล้วเราก็ไม่รู้สึกตัวเนาะ เราก็เลยเผลอตอนนอนอะ ก็แกะ แล้วมันดังแควก อย่างเงี้ยคุณ พี่เขาก็ตื่น พอพี่เขาตื่น อะ เขาก็บ่นว่าแบบว่า "เสียงดัง" อา คือเรื่องอันเนี้ยบอกเราก็ได้ เราจะได้ไม่ต้องแบบใส่คืนต่อไป ใช่เปล่า แต่ สิ่งที่เขาบอก ก็คือเขาไล่เราออกจากห้อง เราอะไม่มีที่ไป คุณน่ะ เราอะเริ่มรู้สึกแบบว่า อะไรเอ่ยไม่เข้าพวก เพราะว่าคนอื่นเขาก็แบบมี เมต กันหมดแล้ว
เออ เออ เออ ๆ ค่ะ อืม อ๋อ อ๋อ เสียงดัง อ๋อ โอเค เออ ๆ อ๋อ ค่ะ